Exacto, sí, no se les vaya llegar a olvidar, o o porque sí, algún día me pasó, seguramente, más de alguno, que mandé a mis hijos sin lunch a la escuela, ¿no? Porque me confundí de día, y porque no teníamos ese calendario, y porque ¿no? Entonces, a partir de ahí fue sí, entonces, a partir de ahí fue: "Vamos a tener un calendario". Y hoy nos sirve, te digo, para todo, ¿no?, este, clases extracurriculares, horarios de todos, eh, si hay alguna cita médica, si hay que ir por la tintorería, eh, pues, toda prácticamente.
Ujú. <chuckles> Ah, okey. Sí, algo importante, ahora lo entiendo. Ajá. O sea, todo, básicamente, todas las tareas del hogar las las incluyes ahí.
Sí, básicamente, toda mi vida se resume en un cuadrito pegado en el refrigerador.
Guau. No, pero pero al final, también es bastante útil porque mucha gente tal vez pierde mucho tiempo en decir: "Ay, tengo que hacer esto", y al final termina por no hacer nada. Pero cuéntame, ¿en qué te basas, o qué es lo que tú has visto en tus hijos, y en tu familia, tu esposo y ti y en ti, perdón, eh, que haya que te haga decidir qué tareas les toca a cada quien?
Claro. Ajá. Pues, mira, un poquito sí fue como entre consenso, y qué te gusta más, o qué te disgusta menos, ¿no? Por ejemplo, este, mi esposo odia lavar los trastes. Él dice: "A mí ponme a lavar la ropa, a doblarla, a recoger niños de la escuela, barrer, pero no me pongas a lavar trastes". Entonces dije, "Bueno, okey, entonces tú no lavas trastes. A ver, fulanito, este, ¿a ti qué te gustaría hacer?". "Ah, no, pues, que a mí me gusta poner la mesa cuando llego de la escuela". "Ah, perfecto, pues, te toca que poner la mesa". Entonces, fue como un poquito, este, porque tampoco quería verme yo como de: "A ver, y a ti te toca", como sargento, ¿no?, de: "A ti te toca esto, y no hay discusión, y no está abierto a a opiniones". Entonces
Un a ah, un acuerdo, okey. <chuckles> Ah, ya. Ajá. Okey. Sí, claro. Sí, dices: "Suficiente con imponerles el calendario", ¿no? <laughs>
Exacto, sí. Exacto, porque no creas que los hago muy felices. De pronto, 1 de mis hijos me decía en algún momento: "Mamá, es que en la casa de mi amiguito tal, eh, pues, él no hace nada, o sea, él no le toca hacer nada". Yo le decía "Híjole, pues, qué pena, pero tú no vives en casa de tu amiguito", ¿no?
N no hace nada. <laughs> ¿Qué crees, que no es tu casa, amigo? <chuckles>
Exacto. Entonces, la verdad es que sí, obviamente, pues, difícil en un principio, pero hoy, la verdad es que nos funciona muy bien, todo marcha, pues, conforme a lo a lo planeado, exactamente, eh, tenemos comida siempre preparada, tenemos mesa puesta, tenemos ropa limpia, tenemos casa ordenada. Entonces, es diferente llegar a una casa así que llegar a una casa desordenada, en mi en mi opinión, ¿no?
¿Qué? De de acuerdo al plan, ¿no? Okey. Ujú. O sea, el Claro.